Nossa. E ela era da Espanha, né, você disse?
Não, ela é americana e ela estava na Espanha por acaso, ela e ela estava me contando. Aí eu perguntei para ela, né, eu falei: "Esse aqui é meu marido, os meus filhos e tal". E a gente depois subiu no barco, a gente foi tomar sol e e com mojito e falando. E aí meu marido fala: "Ai, vai você com essa senhora para lá, que vocês estão tomando muito mojito, eu não estou entendendo nada, deixa eu aqui com as crianças". Aí ela foi e ela estava sozinha, e aí eu fiquei: "Ué essa senhora aqui sozinha no barco". Aí eu perguntei se ela não tinha filhos, marido. Aí ela falou que ela foi mãe solo, e que a filha dela faleceu com vinte e poucos anos e tal. E aí ela deci ela ficou 5 anos em depressão profunda, que ela não saía da casa dela e tudo mais. E, ao fim desses 5 anos, ela decidiu que ela ia viver tudo o que a filha dela não ia viver, e a filha dela gostava muito da Espanha. E aí ela começou a ir muito para Espanha.
<gasps> Nossa! Uhum. Olha. <laughs> Olha, então Aham. Oh. Nossa Uhum. Nossa. Nossa, então eu nossa, pesado. Realmente uma história Aham. <laughs>
Entendeu por que que a gente acabou chorando? Agora me explica como que eu entendi ela contando to tudo isso se o meu inglês é péssimo? Eu não sei como, <laughs> mas a gente
Olha, você talvez sentiu a dor dela, né, em vez de você entender a palavra você sentiu. Aham. E você automaticamente já pensou isso acontecendo, né, com algum tipo de familiar seu, né, você já, de prontidão falou: "Nossa."
Aham, e e por ser mãe também. Uhum. Sim, né, a gente se a gente sendo mãe eu acho que não existe uma dor pior. Se você for mãe, pai, eu acho que não existe a uma dor pior do que você perder um filho, porque isso não é algo natural. A gente espera, por mais que a morte seja um uma coisa triste, né, a gente sempre espera que os nossos filhos enterrem a gente, não a gente não o contrário. Não é o natural da vida.
Uhum. Uhum.